É, eu geralmente, eu gosto de dormir cedo, porque eu também acordo muito cedo, então eu busco eu eu durmo, sei lá, mais ou menos umas 22h, eh, então um tempo antes desse desse horário de dormir, eu já procuro, sei lá, tomar um banho quente, dar uma relaxada, às vezes até, eh, conselho meio de vó, assim, de tomar um um cházinho, <laughs> alguma coisa nesse sentido. Eh, pra d já tentar dar uma relaxada no corpo, pra já entrar nessa nesse nesse caminho de
Tá. Hã. Sei. Mas você tem, assim, dificuldade pra dormir, te dificulta dormir, não?
Não, mas às vezes acontece de acordar no meio da noite, e aí perder o sono, né. Exatamente, principalmente, eh, em momentos mais mais tensos, vamos dizer assim, "Ah, eu tenho uma uma prova importante, ou tenho um compromisso no trabalho". Aí acontece de, sei lá, perder o sono no meio da noite, e aí complica. <laughs> Pra voltar a dormir, é um um pouco mais difícil.
Pra checar. Sim, sim, eu entendo. É, eu acho que, de repente, se você você já tentou em deixar um celular no em outro cômodo, você acha que seria possível?
É. Nunca tentei. É, eu eu acho uma ideia uma ideia bastante interessante, eu vou tentar eu vou tentar aplicar mesmo. Deixar o despertador, hum, à distância.
Porque eu acho que isso s você, no seu inconsciente, você vai saber que tá em outro lugar, então você não vai ficar naquela, né, "Ah, não vou levantar pra ir em outro cômodo pra ver, né", aí já é um uma outra questão. Seu corpo tá lá deitado você não não sei se você vai ter coragem de levantar, né.
É, o Exato. Uma noite mais fria, sair debaixo das cobertas, pra ir atrás do celular. É uma boa ideia mesmo.
É. É muito vício, né. Aí já é muito vício. É.
Exato. E e até pra tentar eliminar um pouco aquela automatização, assim, de, acordou, o celular já tá imediatamente, ali, do lado, parece que é uma coisa mais forte do que a gente, assim, já vai direto pegar exato, tá sempre disponível, ali, né.
É tão fácil, né, que é rapidinho, você vai e Eh, você perde muito tempo, assim, de manhã, olhando s Instagram, rede social é? Quanto tempo d por dia?
Bastante. Bastante, bastante. Ah, acredito que uns 30 minutos, às vezes até 40 minutos, assim, pra eu que é um um mix de de preguiça de de acordar com, enfim, distração, ali, rede social, e quando vê, o tempo voa. É.
E Aham. Aham. E assim, tem alguma coisa na sua vida que você poderia fazer nesse tempo, que você qui quer muito fazer, daí você diz que não tem tempo?

Uhum. É. E a gente tende a a postar em rede social somente o lado positivo das coisas, né? Inclusive numa viagem, às vezes, pode ser, enfim, um perrengue para chegar em aeroporto, sair de aeroporto, um dia chuvoso, alguma coisa assim. Mas a gente vai postar foto do prato de comida que estava lindo e maravilhoso. E, às vezes, o sabor nem era grandes coisas. <laughs>
Não tem como comparar certas É. É. É, ou você tá brigado com aquela pessoa e você posta uma foto junto, porque você tá tentando, eh, reativar alguma coisa ali.
Ah. É, aproximar. É verdade.
Então é tudo muito maquiado.
Mas legal. Gostei, gostei. Gostei das dicas de de tentar evitar um pouco ou mesmo mudar pra pra um aplicativo de, enfim, de de aprendizado, né, de línguas. Eu gosto também da parte de programação, talvez vou tentar procurar alguma coisa nesse sentido
É, porque, querendo ou não, você vai ficar menos tempo mesmo.
pra e É, exato. E
Não tem tanto estímulo assim.
Sim, e também checar o tempo de tela. Isso eu vou vou fazer mesmo. Eu vou uhum.
Tempo de tela. De repente colocar em outro cômodo, né, seu celular, pode te ajudar um pouco.
No outro cômodo. É, eu vou tentar pra pra fazer uma qualidade de sono melhor. Enfim, e ao acordar também evitar ir direto na na rede social. Acho que eu vou vou direto pra alguma outra coisa. Fazer um café da manhã bem legal, botar uma musiquinha aqui que me agrade, <laughs> pra acordar mais animado para o dia a dia. É. Agradeço muito a ajuda, obrigado. Acho que vai
É. Boa. Legal. <laughs> Verdade. Imagina, se precisar, é só me chamar. Vou estar por aqui, tá? Até uma próxima.
Obrigado, vou vou tentar seguir mesmo essas dicas.
Tá certo. Tchau, tchau.
Muito bom. Tchau, tchau.